अच्छा, अच्छा। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अ, मेरे साथ भी आजकल ये दिक्कत हो रही है कि अ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो मन ही नहीं करता कि अपना एसी रूम छोड़ के बाहर निकलो। और आजकल सूर्योदय भी जल्दी हो जाता है, जैसे अ, मुझे तो लगता है, आज कल साढ़े 4-5 बजे ही, मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ पे सूर्योदय हो जाता है। तो अगर आप साढ़े 6 या 7 बजे के आसपास भी सैर के लिए निकलते हो, तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब तक।
जी। हुँ। <chuckles> हाँ। वही। हाँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बहुत गर्मी है, ये बात तो बिल्कुल आपने सही बोली है। बहुत ही और शाम को भी 7 साढ़े 7 बजे तक, मतलब ऐसा उजाला ही रहता है। शाम ही नहीं हो पा रही है कि अँधेरा हो पाए। ये बात तो है। बहुत गर्मी हो रही है।
जी, तो जी, जी। जी, जी, और वही फिर शाम को फिर जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी 1-2 घंटे तो गर्मी होती है, क्योंकि रास्ता और बिल्डिंगें वगैरह, वो अपना, वो जो, गर्मी जो उन्होंने पूरा अ, दिन एब्ज़ॉर्ब किया है, वो धीरे-धीरे करके वो उसको छोड़ने लगती हैं। तो जी, जी। तो मुझे तो इसलिए आज कल रात को सैर करना पसंद है, <chuckles> ना कि शाम को भी।
हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हाँ। पूरा रेडिएट करता है, जी। हुँ। हाँ। वैसे गर्मियों में सबसे बेस्ट होता है कि आप खाना खाओ और उसके बाद थोड़ा 1 किलो मीतर मीटर तक सैर के लिए निकल जाओ।
जी।
तो वो ज़्यादा अच्छा होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल।
वैसे सुबह की जो अ, सुबह-सुबह जब सूरज नहीं आए, जब की जो हवा रहती है, गर्मियों में वो भी बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है, सैर करने के लिए।
हुँ, हुँ।

बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और अ, मुझे लेकिन ऐसा लगता है मैं ज़्यादातर रात को क्योंकि मैंने कहा कि मैं सैर पे जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अगर रात को करती हूँ तो अ, मुझे मुझे लगता है उसपे उससे मेरे स्वास्थ्य पे ज़्यादा बेहतर असर पड़ता है क्योंकि एक तो ये है कारण कि अ, रात को जब मैं सैर पे जाती हूँ तो वातावरण भी अच्छा होता है और अ, दूसरी बात वो खाने के बाद मैं सैर पे जाती हूँ तो रात को मेरे को नींद भी अच्छी आती है। क्योंकि आप एक तरीक़े से जो भी आपने खाया था थोड़ा-सा, उसको आपने पचा लिया है। तो आप जब सोने जाते हैं तो आपको ऐसे पेट भारी-भारी नहीं लगता और ना ही आपको गै
जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। हुँ। हाँ। बिल्कुल सही। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, ये बात तो सही है।
जी। ना ही आपको गैस की कोई दिक़्क़त होती है।
मैं भी जैसे दोनों टाइम ही जाती हूँ बट जैसे कभी रात में नहीं जा पाती तो सुबह की सैर। वैसे रात की जैसे आपने कहा, सही बात बोली आपने कि बहुत नींद के लिए सबसे लाभदायक होती है।
अच्छा। जी। जी, जी, जी। नींद के लिए तो सबसे लाभदाय
खाने के 1 घंटे बाद अगर खाने के 1 घंटे तक अगर आपने सैर कर ली तो आपको पक्का ही पक्का नींद आएगी अच्छी।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल।
जी।
और अ, इसके अलावा अ, आप और कभी जैसे मेरे को आदत भी है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा जैसे कि कोई ऑफ़िस के काम में या किसी अ, काम में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव है या मुझे बहुत ज़्यादा दिन में किसी भी क्षण में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो मुझे पसंद है उस समय भी एक छोटे-से सैर पे जाने की।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, ये मैं भी करती हूँ। मैं मेरे डेस्क से उठ जाती हूँ ऑफ़िस से और मैं हलकी-सी वॉक ले लेती हूँ, गैलरी तक। ये मैं भी करती हूँ। ये बहुत ही लाभदायक होता है।
जी। जी। जी, जी। जी, जी मुझे भी लगता है कि उससे काफ़ी फ़ायदा होता है।
जी।

जी, जी, जी। नहीं उससे भी अच्छा है सुबह-सुबह अगर आप गरम पानी पीते हैं तो थोड़ा-सा आपका जो पाचन वग़ैरह का प वग़ैरह की जो क्रिया है वो अ, एक्टिव हो जाती है और गरम पानी से तो शरीर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं।
हाँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ। जी। तो मुझे मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है तो मुझे जो स पहले मैं सुबह-सुबह सैर करने जाती थी, लेकिन जब से मैंने शाम को भी सैर करना शुरू किया है, तो बहुत ही ज़्यादा अंतर मतलब मेरे वेट पे दिखा है।
जी। अच्छा। जी, जी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है।
अ, हाँ, और मेरी डाइजेशन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेट ख़राब रहता था मेरा हमेशा, बोल सकते हैं कि बहो पचता ही नहीं था मुझे खाना वग़ैरह।
जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो सैर करने से आपके स्वास्थ्य पे फ़र्क पड़ा है।
तो उसमें भी मुझे बहुत पचता है हाँ। जी, जी। बहुत फ़र्क पड़ा है और दोनों टाइम करने में तो बहुत नींद अच्छी आने लगी है मुझे और
अच्छा।
जी।
जी। और अ, और कोई अ, फ़ायदे जो आपको नज़र आया है जब से आपने सैर करना शुरू किया है?
हाँ, जैसे वेट लॉस तो है ही। और नींद भी है और डाइजेशन प्रॉपर होने लगा है।
जी। जी। जी, जी, जी।
और मन बहुत अच्छा होने लगा है। जैसे दिन भर काम करो और उसके बाद सुबह की सैर क्या रहती है आपको रेडी कर देती है दिन में काम करने के लिए। पर अब काम करके आओ और मतलब थोड़ा वो हो जाता है ना, फ्रस्ट्रेशन टाइप का, थोड़ा काल्मिंग जगह पे जाओ जैसे पार्क वग़ैरह है और वहाँ पे जाके शाम को सैर करो तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। हुँ, हुँ।

अ, सुबह तो मैं जब सैर करती हूँ तो मैं पहले मतलब मैं पार्क में जाती हूँ सैर करने। तो वहाँ पर मैं पहले अ, कुछ देर चलती हूँ, फिर उसके बाद एक जगह खड़े हो के मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ थोड़ी-बहुत। बिल्कुल वार्मअप टाइप की मूवमेंट कोई ज़्यादा वो वाली नहीं, इंटेंस वाली नहीं बिल्कुल वार्मअप टाइप की। फिर उसके बाद फिर मैं सैर करने लगती हूँ तो ऐसे मैं 5-6 राउंड लगाती हूँ।
अच्छा, अच्छा। अच्छा। अच्छा। जी, जी। अच्छा, अच्छा, जी। नहीं मुझे भी ये पसंद है कि मैं जभी भी सैर पे निकलती हूँ उससे पहले मुझे पसंद है कि मैं थोड़ी देर अ, वॉर्मअप कर लूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग वग़ैरह कर लूँ और फिर मैं जब सैर अ, करती हूँ तो तब मुझे गाने सुनना पसंद है। तो मेरे साथ मेरा अ, फ़ोन मेरा स्मार्टफ़ोन और मेरे ईयरफ़ोन्स होते ही हैं तो मैं गाने सुन के और सुबह मुझे पसंद है अ, अगर सुबह मैं सैर कर रही हूँ तो मुझे पसंद है कि मैं कुछ अच्छे अ, ऐसे स्लो वाले गाने जो होते हैं ना, धीमी-धीमी गति वाले गाने, हाँ, तो वो वो सुन के मैं सैर करना पसंद करती हूँ। फिर अगर मैं शाम को सैर पे जी, शाम को अगर मैं सैर पे निकल रही हूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद है कि मैं थोड़ा-सा अ, तेज़ गति वाले गाने सुनूँ। क्योंकि शाम तक पूरे दिन की थकान आपके शरीर में फँस जाती है तो फिर थोड़ा-सा आपको अलग से ऊर्जा चाहिए होती है सैर पे जाने के लिए। आप ऐसा कुछ करती है क्या?
हुँ, हुँ। जी। हम्म। हुँ, हुँ। उ हुँ, हुँ कामिंग वाले जो जी। हाँ, उससे मन भी खुश हो जाता है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। होता है। हाँ, हाँ। सही बात है। हाँ। सही बात बोली आपने। हाँ, मैं भी ऐसे तो मैं गाने नहीं सुनती हूँ लेकिन मैं सुबह भजन ज़रूर सुन लेती हूँ थोड़े-बहुत।
अच्छा, अच्छा।
हाँ, सुबह, सुबह।
जी, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है।
हाँ। और बाकी सुबह मुझे गरम पानी पी के सैर पे जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और शाम को मैं सैर करके आती हूँ तब गरम पानी पीती हूँ।
ओके, ओके।

बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और अ, आपने बिल्कुल सही बात कहा कि अगर आप सुबह-सुबह थोड़ा-सा सैर करते हैं या किसी प्रकार का भी व्यायाम करते हैं, तो उससे आपकी मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। और रिसर्च में भी पाया गया है कि अगर आप किसी प्रकार का व्यायाम करते हैं सुबह, तो आपके अ, शरीर में, जिसको हम हैपी हॉर्मोन्स बोलते हैं, वो पैदा होते हैं जिससे आपका मानसिक अ, संतुलन और आपका मानसिक अ, जो अ, मा मानसिक स्वास्थ्य जो है हाँ, जी, जी, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता और बहुत अच्छा हो जाता है।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। फ्रस्ट्रेशन वग़ैरह होता है। हुँ, हुँ। जैसे मैं कॉन्टेंट डेवलपर का काम करती हूँ, ऑफ़िस में।
अच्छा, अच्छा।
तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के काम करना पड़ता है क्योंकि किसी भी चीज़ का यूनीक कॉन्टेंट लिखना पड़ता है मुझे, वेबसाइट वग़ैरह का। हर दिन नए ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं मुझे। तो मुझे बहुत ही यूनीक अ, मतलब रॉ कॉन्टेंट लिखना पड़ता है।
बिल्कुल, बिल्कु जी, जी। अच्छा, अच्छा।
उसके लिए जब मैं शाम को 5 बजे घर आती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश-वेश होती हूँ और तुरंत खाना खाती हूँ, और उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए सैर पे निकल जाती हूँ।
जी। अच्छा।
हाँ, उससे मुझे बहुत
तो, नहीं, वो भी अच्छा है क्योंकि क जब भी अगर आप स्पेशली क्रिएटिव अ, फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, तो कई बार आप सैर पे निकलते हैं, तो थोड़ा वो ताज़ी हवा और वग़ैरह सबसे आपका मन फ्रेश हो जाता है। तो आपको थोड़ा-सा और अ, नए आइडियाज़ आते हैं, जिसकी त जिसके ऊपर आप लिख सकते हो।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, उ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये बात तो आपने सही कही। मुझे डेली ब्लॉग्स वग़ैरह लिखने पड़ते हैं, तो मुझे कनेक्ट करना पड़ता है चीज़ों को।